Aku penasaran nih Kak, eee, bisa nggak sih diceritain rutinitas Kakak tuh sehari-hari tuh gimana? Mulai dari bangun tidur sampai mungkin beraktivitas, kerja atau apa gitu. Boleh ceritain dong?
Dari bangun tidur ya? Boleh dong, eee, jadi sebenarnya kan kalau aku sih bangun tidur, terus biasanya aku bengong dulu. <laughs> Bengong <laughs> iya, iya. Lebih ke mengumpulkan sari-sari, intisari kehidupan enggak sih, <laughs> lebih ke benar sih, nyaw nyawa sih, <chuckles> iya be keren aja, biar keren. Nah kebetulan kan, ya aku kerja, eee, enggak terlalu jauh lah sekitar, eee, lima belas kilometer itu aku kerja iya, dekat jadinya. Aku tuh kerja sebagai, e guru ngajar keramik atau gerabah, gitu.
Mhm iya, bangun tidur. Heeh. Oh. <laughs> mengumpulkan nyawa gitu ya? Oh, <laughs> boleh juga boleh juga, iya iya, terus? Heeh. Heeh. Wah, enak banget dong? Heeh. Wah, baru kali ini nih, menarik menarik, terus terus gimana Kak?
Eee, itu seru sih, jadi pada dasarnya aku setiap hari menjadi anak kecil ya, main tanah, gitu. <laughs>
Heeh. Oh, gitu? Ih, seru bang seru, tanah tanah tanah ya. Jadi karena ini keramik, jadi kayak kembali ke masa kecil gitu ya, eee, ininya, semangatnya.
Iya. Iya, eee, kayak benar, kayak main, apa ya, kalau di kita tuh dulu mungkin kecil lempung, sebutannya tuh.
Mhm. Oh, iya lempung, heeh, betul betul betul tanah liat yang lebih coklat liat gitu ya, maksudnya? Ah, oke oke oke, terus? Mhm.
Iya. Iya. Iya benar, iya. Mhm. Nah itu mhm? Nah, sebenarnya ada miskonsepsi tuh Kak, sebenarnya sedikit ya, kayak, lempung, tanah liat, gerabah, terus tanah putih, beda. Jadi
Heeh. Iya. Heeh. Beda. Oh, gitu?
kayak, kalau, m kan banyak yang nyebutnya tuh kayak seniman pottery, atau seniman keramik, gitu ya. Tapi banyak juga, orang kita yang nyebutnya atau orang Indonesia menyebutnya sebagai, seniman gerabah. Padahal, gerabah itu sendiri tuh, eee, jenis tanah liat. <chuckles>
Mhm. Ah, oke. Mhm. Oh, gerabah heeh. Oh, gitu? Tapi kan, ini, ritualnya nih, eee, karena Kakak nih menikmati ya. Jadi, untuk memulai harinya tuh pasti semangat sekali dong? Nah, itu tuh ada nggak sih ritual tertentu nih, misalkan, eee, "Hari ini aku play hari dengan ini dulu," atau gimana gitu, apa sih ritualnya, biasanya Kak?
Iya, iya. Oh. Oh, iya iya. Wah. Oh, iya iya, paham paham.

Aku tuh, sebenarnya cukup strict dengan ritual aku justru. Aku selalu bangun di jam yang sama, eee, cukup ketat, gitu. Aku ketat dengan, mmm, jadi aku selalu mengulangi rutinitas yang sama.
Heeh. Cukup strict itu gimana maksudnya, Kak? Oh, gitu. Oh, orangnya sesuai jadwal gitu, maksudnya?
Eee, lebih ke mengulangi rutinitas yang sama. Kalo jadwalnya, tentatif sih. <laughs> Berubah-ubah. <laughs> Iya.
Oh, oke oke. Oh, gitu. Oke oke, menarik nih. Maksudnya, jadi, eee, Kakak, sudah ada jadwal yang sama terus-menerus, atau rutin selalu dilakukan gitu? Oh, Oke. Mmm, oke oke, Heeh.
<clears throat> Eee Eee, rutinitas sih, lebih tepatnya rutinitas, mungkin ya. Kayak aku bangun tidur, aku bengong dulu 15 menit, atau mengumpulkan nyawa, atau menyerap inti sari kehidupan, gitu kan, <laughs> eee, terus
Oke. Menyimpulkan nyawa, heeh. Heeh, <laughs> mengumpulkan semangat, terus?
Betul. Kayak, eee, sambil mikir juga kayak, wah hidup begini ya? Gitu. Terus habis itu, ya siap-siap lah, mandi dan lain-lain. Berangkat ke studio, ke tempat bekerja itu kan ya. Terus ya bebersih, kita bebersih. Terus, dari bebersih itu, saya bengong lagi, Kak, aku bengong lagi. Iya. Lebih bengong kayak ngeliatin koleksi-koleksi gelas itu, apa, eee
Heeh. Oh, gitu. Oke. Heeh. Heeh, ke tempat bekerja iya, heeh. Ah. Oh, gitu. Oh, menarik, sih. <chuckles> Heeh. Kayak mengumpulkan inspirasi gitu ya, Kak?
eh, eee, gelas ngaca iya. Kayak, gimana caranya bikin yang ini beda ya? Gitu. <laughs>
Mmm, gitu, eh, berarti, Kakak, nggak pernah mengalami buntu gitu, dong? Kalau kan ada waktu ritual, eee, berpikir dulu melihat, eee, apa tadi, kan kata Kakak, bilang tadi, melihat, eee, yang sudah pernah dibikin, gitu. Berarti nggak pernah mengalami kebuntuan, dong dalam menemukan ide? Atau justru sebaliknya nih? Oh! Gitu, ya? <laughs> Berarti, bengong ini termasuk, eee, cara untuk nggak buntu, ya?
Terus mhm? Wah! Mhm mhm. Iya. Setiap hari! <laughs> <chuckles> Setiap hari, buntunya. <laughs> Lebih ke, mmm Mmm. <chuckles> iya, meyakinkan diri sendiri sih. Kayak, "Oke, bisa. Kamu bisa bikin yang baru." <laughs>
Nah. Bisa. <chuckles> Tapi, ada ada ritual kayak, Kakak, oh, se buat biar aku nggak buntu nih, aku gambar deh, atau aku moto-moto apa kek, gitu. Atau mungkin ke tempat mana, gitu. Nggak ada strategi kayak gitu, Kak?
Iya. Mmm.

Dulu tuh aku sangat terikat gitu dengan barang ya, cuman semenjak, eee, Kakaknya mungkin tahu stoik? Nah itu aku semenjak tahu si stoik itu jadi kayak, oh oke itu ada di luar kendali aku, berarti memang kalau aku nggak bisa mengendalikan itu, ya buat apa aku pikirin. Jadi kayak lebih, eee, <tsk> ikhlas, lebih lebih tenang, eee, betenya masih ada, jangan salah gitu tetep marah-marahnya tetep ada kayak, "Aduh ini barang rusak lagi, tolong!" gitu kan. Dikejar klien gitu. <chuckles> Cuman lebih ke, "Ah ya udahlah bikin lagi daripada komplain, ngomel-ngomel, ngedumel, bikin aja lagi," gitu. <chuckles>
Mhm. Stoik. Mhm. Oh oke. Mmm. Mhm. <chuckles> Oh gitu gitu. Iya, bener, bener. Iya iya iya iya. Paham paham. Iya. Agar bisa ini ya, bisa lebih fokus untuk nyari pemecahannya ya, solusinya gitu ya. Oh, menarik menarik sih. Heeh. Bener bener bener. Soalnya kalau kita langsung kayak menyesal, terus lama-lama meratap, jadi Kakak jadi terhambat nggak sih gitu ya, iya kan sih? Eee, bener.
Iya kayak, ya udah bikin lagi aja, gitu. <laughs> Bener, apalagi klien apalagi kalau kliennya udah bayar. <laughs>
Nah, itu juga jadi masalah ya Kak. <chuckles>
Itu dia, tanggung jawab. <laughs>
Iya. Tapi, ini ada peran-peran orang sekitar enggak sih Kak, untuk di pekerjaan ini yang biar kayak nyemangatin Kakak gitu? Tetap konsisten, tetap meningkat gitu lah.
Oh. Ada. Ada. Eee, yang pertama, pasti diri sendiri kan soalnya yang kerja diri sendiri. <chuckles> Yang kedua iya, yang kedua pacar sih. Itu, lebih ke, wah dia juga bekerja keras, saya harus juga gitu. <chuckles> Lebih ke nggak mau kalah. <chuckles>
Oh. Mhm. Oh iya pasti, mengumpulkan niat. Oke. Oh, pasti ya. <chuckles> Benar benar. Benar benar benar. Itu jadi semangat pemacu semangat terus ya Kak ya. Oke, menarik sih. Aku senang banget lho bisa, eee, apa, ngobrolin hal kayak gini, dan ini lumayan membuka wawasan juga sih, eh ternyata ada ya, eee, pekerjaan yang, eee, selama ini aku mikirnya kayak, eee, apa ya, kayaknya nggak rumit gitu kan, hanya kayak nempok-nempokin apa tuh, kalau kita lihat ya sebagai orang awam. Tapi menarik sih, dari apa, dari pandangan dari segi yang melakukan, ini nih banyak banget ngasih wawasan. Makasih banget lho Kak ya, untuk berbagi hari ini. Terima kasih.
Iya. Mhm. Mhm. <chuckles> <chuckles> Sama-sama.

Lumayan, sebenarnya kan aku kan memang, eee, dari bisa dibilang, eee, style atau, eee aku ngarahnya ya, aku ngarahnya tuh ke arah ke Jepang dari, eee, gerabahku yang aku bikin lah, keramik yang aku bikin tuh ngarahnya ke Jepang. Jadi lebih ke, eee, kalau di sana itu sebutnya cawan, itu sebenernya kalau kalau di kita nyebutnya mah gelas matcha, gitu ya. Mhm.
Mmm. Gaya, heeh heeh. Oh, gitu. Oh, gitu, keramik-keramiknya. Oh, iya iya iya. Mhm. Iya iya cawan. Hampir sama kayak mangkok nggak sih, Kak?
Iya, bener. Sebenarnya, kalau di-translate direct gitu atau ditranslasi secara langsung itu, mangkok, tapi sebenarnya ya gelas, pada dasarnya mah, gelas agak gendut dikit aja, gitu. Nah itu aku, ngelihat dari, eee, aku biasanya dari bentuk-bentuknya kan sebenarnya sudah ada dari tradisionalnya, mereka tuh sudah ada beberapa bentuk, terus aku biasanya oke, aku biasanya mengumpulkan inspirasi itu aku, m e visualisasi, kayak, "Oke, kayaknya bentuk yang kayak gini, kalau kita kombinasiin dengan glasir" glasir itu yang lapisan luar itu tuh yang mengkilat-mengkilat, yang licin-licin, nah itu glasir namanya. Aku kayak aku pikirin kombinasinya, terus kayak, "Oke, kayaknya cocok," terus yaudah kita coba bikin, cuman enggak bisa hari itu kelihatan, pasti butuh waktu seenggaknya 2 minggu, karena ya emang harus sabar banget ya iya, dari yang kita bikin dulu, habis itu kita tunggu kering, habis itu kita rapihin, gitu-gitu deh.
Oh, oke. Mhm? Oh, oke. Gelas, ya? Oh. Oh, gitu. Mhm. Iya. Mhm. Mhm? Oh. Heeh. Oh, yang mengkilat-mengkilat itu, oke. Ah hah, oke. Ah, menarik menarik. Mhm. Oh, iya. Proses ya, hmm. Hmm, iya iya. Paham paham paham. Paham paham, kayak memang seni itu kayaknya nggak bisa dipaksa ya, Kak, ya? Maksudnya kayak, "Harus begini ya", gitu, nggak bisa kayak, gitu ya, berarti?
<clears throat> Betul, eee Hmm, Bisa dan tidak bisa sih kalau menurut aku ya, karena bisa atau enggak dipaksa, bisa, tapi kah tapi apakah boleh untuk dipaksa atau enggaknya, itu yang agak rancu sih menurutku, ya.
Mhm, gimana? Oh, bisa dan nggak bisa. Heeh? Hmm. Mhm? Oh.